Nunca mais senti o cheiro dessa lenha. Agora eu não sei, se foi uma coisa muito surreal, sobrenatural, assim, de que era uma semana, que eu estava com muita saudade, né, também, assim, né, saudade de casa e fazendo planos.
Olha so, que que Uhum. Nossa, será que, né, de casa, eh, fez, né, que na verdade aumentou, né, aquela sensação ali, o cheiro.
Isso. É, eu acho que, aquele cheiro deu uma, sabe, deu um up naquela nostalgia ali, que eu estava sentindo?
Uhum. Pode ter sido, mas sabe, o que que acontece, também, tem muita diferença do tipo de lenha, né, depende da região aonde tá, tem a lenha diferente, e provavelmente, pode ter sido também a a questão, do tipo da lenha, que a sua avó usava. Mas que imagina, que coincidência mesmo, assim, né, que, na verdade, não é coincidência, a lenha era parecida, tinha uma composição, muito parecida com aquela que usava a sua vovó.
É, verdade. <chuckles> Sim, muito, muito. E aí, na hora, eu fiquei morrendo de vontade, de fazer um pão de queijo. <laughs>
<chuckles> Pão de queijo, dá pra fazer no forno na lenha?
Sim, dá, pão de queijo, a minha avó fazia no forno a lenha, no fogão de lenha. É muita, né, <chuckles> ela fazia, ela fazia f eh, pão de queijo, biscoito de polvilho. Então, me deu muita vontade, de fazer um pão de queijo naquela hora, e meu forno é elétrico, né?
Ah, desculpa, minha ignorância, olha Gente, legal.

Eu tenho 1 filho, né, de 8 anos, e eu levo isso pra ele sempre, todos os dias, tanto que ele ama pão de queijo. Ama, né. E quando nós fomos pra esse vilarejo, dos dos pais dos avós da minha avó, ele foi junto também, eu expliquei pra ele, e quando a gente foi para o Brasil, eu levei ele até a fazenda onde a minha avó cresceu.
<laughs>
Assim, ele era muito pequenininho, né, ainda. Mas, eh, eu eu faço ele eu f eu eu eu coloco essas lembranças pra fora com fotos, então eu tenho fotos dele lá, eh, os tios do meu pai tinha, né, tem gados, ovelhas, e aí ele tirava a foto, alimentou as galinhas, sabe, essa coisa. E e aí ele: "Ai, eu lembrei", mostrei
O calen casa. Ai, que gracinha. <laughs>
Mostrei
Que coisa linda. É que sã são os
É, mostrei pra ele o que era o fogão de lenha. <laughs>
<laughs> E ele, era a primeira vez que ele via um fogão de lenha? É né, porque era pequenininho. Que bonito gente.
Sim, era a primeira vez. É, ele acho que ainda é, o do fogão de lenha, eu acho que ele não lembra mais, assim, sabe. Mas agora a gente está planejando ir para o Brasil nos próximo no próximo ano, né, daqui alguns meses. E, com certeza eu vou lá de novo, mostrar pra ele de novo, porque eu acho super importante trazer essa recordação, né, trazer essa c essa cultura, né, pra criança.
<laughs> Sim. Ah, com certeza. É, porque é parte da sua identidade, né, também da da sua história, então é parte de você, isso é parte de você, é parte dele também. <laughs>
Exatamente, exatamente. O pão de queijo mesmo, eu sempre falo pra ele: "Olha, foi a minha avó", porque ele não chegou a conhecer a minha avó, quando ele nasceu, a minha avó já era falecida.

Me conta, que comida te lembra casa só de pensar?
Olha, tanta comida, tanta comida, que a gente poderia ficar aqui horas falando sobre. <laughs>
<laughs> Adoro. <laughs>
<chuckles> Você sabe que, eu com vou começando a te contar uma coisa, a minha avó, ela era mineira, mas descendente de italianos, né, neta de italianos.
Hum. Meu De que mix maravilhoso pra comi
Netas e neta e filha. É, os pais dela também eram italianos. Então assim, ela cozinhava muito. Muito.
Ah. Ó, imagina, já em Minas é maravilhoso, em Minas com influência, ainda, italiana. <chuckles>
E na verda Oi? Exato. E assim, e na verdade não é uma comida que me faz lembrar a casa, é o cheiro, sabe.
Ah.
Porque a minha não tem u não existe uma comida específica, posso te contar algumas várias, né. Mas assim, o cheiro do fogão de lenha.
Hum, me faça sonha, vá Ai, que delícia.
O cheiro, a minha vó tin Cara, assim, ela tinha um fogão de lenha enorme, pra mim era enorme, na minha lembrança, porque eu era pequena, então, sabe que pra criança é tudo, né.
<laughs> Tudo enorme, né. <chuckles>
É tudo enorme. Então eu tinha s nossa, eu tinha isso dentro de mim, falei: "Meu Deus, esse fogão de lenha da minha avó, e cheiro gostoso, que cheiro gostoso". Tanto que quando eu fui num
Engraçado, né, normalmente criança não n não faz não presta muita atenção nesse tipo de detalhe, né, olha a comida que tá comendo, e pronto
Pois é. Pois é, eu era uma criança meio estranha, aliás. <laughs>
<laughs>
Porque eu ficava assim: "Meu Deus, como é que botar fogo, lenha no negócio, sai uma comida tão gostosa daí", sabe.
<laughs> <laughs> Uma mini cientista. <laughs>
Sai uma coisa tão gostosa daí de dentro. Sim, eu já, nossa, ficava encantada, assim, né. E aí, quando eu
Mas era a casa da sua vovó, vai, vai, vai. <laughs>
Exato. Quando eu estava na quando eu vim morar na Itália, eu fui visitar o vilarejo em que os pais da minha avó nasceram, os avós da minha avó nasceram e viveram, né. Você acredita, olha pra você ver porquê que é cheiro, você acredita que quando eu pisei naquele vilarejo, tinha o cheiro da casa da minha avó?
Uhum. Nã não acredito, que legal.